No sé, me dio me dio dirección, de cierta forma.
Mira, este, ajá, fue a a gracias a que te atreviste a a decir, eh: "Ahora o nunca, ahí te voy, San Pedro". Te lanzaste, eh, sin paracaídas. <laughs> Mira, qué bien.
Y fue gracias al límite y Ujú. <chuckles> Eh, Sí. <laughs> Y bueno, sirve la presión, ¿no? Porque a veces si dejas así que todo fluye, que todo, pues las cosas se pueden quedar ahí nomás en un limbo, y creo que esas experiencias me enseñaron a
Ujú. Ujú.
a a eso, ac a poner un poco de estructura, un poco de
Ujú.
Y de lanzarme a lo desconocido, ¿no? Igual, como que, digamos, la primera noche de poesía que hice no sabía cómo iba a ser, y
Mm, sí.
y bueno. Y lo curioso fue que en ese sentido, igual, es como que, em, digamos que la primera noche de poesía que hice fue como que la gente no se animaba mucho a subir al escenario
Ujú.
y luego la siguiente, uno que otro, y luego la siguiente, ya, sí.
¿Tú tu sí te animabas? ¿Tú sí estabas ya pensal mentalizada?
Sí, o sea, y y yo era la que, o sea, sí o sí tenía que leer. <chuckles>
Digo, pero pero, este, ¿salieron los miedos ahí a a ponerte nerviosa? o o ya estabas preparada y dijiste: "Pues, vamos".
No, siempre hay nervios, siempre hay nervios, pero como que me gus me gusta estar en en el escenario, supongo, como que, <chuckles> o sea, soy bien nerviosa, pero una vez que estoy ahí en el en el micrófono, o o no sé, igual este, también me gusta bailar y a veces bailo en un escenario. <chuckles> Entonces, una vez que se llega ese momento, es como que que lo disfruto mucho.
Sí. Ujú. Ujú.